ก็จริง ๆ เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ แต่ปลูกไม่ค่อยสำเร็จนะคะ แต่ว่าพอดีว่าโชคดีที่ก่อนหน้าเนี้ยก็มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะ ก่อนที่เขาจะ อ่า จากเราไปอะนะคะ เขาก็ปลูกพวกต้นมะยม ต้นทับทิมนะคะ แล้วก็ต้นแก้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ อ่า ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านอีกต้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่า ก็คือต้นเงินเต็มบ้านนะคะ อันนี้เขาก็ อ่า อยู่ในบ้านได้นะคะ ซึ่งอันเนี้ยเรา เราอยากได้เอง แต่ว่าเราไม่ต้องดูแลมากค่ะ เอาเขามาทั้งกระถางเลยเนาะ ก็เลยไม่ได้ อ่า จะต้องดูแลอะไรมาก ก็เลย น้องก็ยังอยู่แบบโอเคเนาะ แล้วก็ คือสิ่งสำคัญ ก็คือเขาจะตรงข้ามกับกวักมรกตเนาะ คือเขาต้องการน้ำเยอะ คือทางนี้ชอบรดน้ำเนาะ แบบคือคิดว่า เออ ร การรดน้ำเนี่ยคือการดูแลแบบอย่างดี ใช่ไหมคะ เราก็รดของเราไป แต่กวักมรกตเนี่ยเขาไม่รับไอ้ตรงนี้ของเรา เขา แต่ว่า เอ่อ เงินเต็มบ้านเนี่ยเขาชอบน้ำเยอะ ๆ อยู่แล้ว เขาก็เลยเจริญเติบโตดีเลยนะคะ อือฮึ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้วอย่างงี้พอได้ยินว่า ต้นอะไรนะคะ? เงินเต็มบ้านซึ่ง โอ้โฮ ชื่อดีมาก เลยนะคะ อยู่ในบ้าน แล้วก็ต้องรดน้ำเยอะ ๆ อย่างงี้เขาต้องการแดดด้วยไหมล่ะคะ?
ใช่ค่ะ อือฮึ โอ๊ย ไม่ต้องการเลยค่ะ เขาต้องการร่มอย่างเดียวเลยค่ะ ห้ามโดนแดด คือเขาเป็นพืชที่ต้องปลูกในร่มเลย ในอาคารนะคะ ในบ้านได้เลย อืม
อ๋อ ค่ะ